بالضبط، ما يبقاش بقى فيه حد عايز ياكل بسرعة، عشان عايز يقوم مثلًا يلعب حاجة، يعمل حاجة، لأ، هم خلاص عارفين إن إحنا بناكل بالراحة، بنمضغ بالراحة، ب يعني ب وما بنتكلمش والأكل في بُقّنا، فده بيدّينا مساحة إن إحنا ناكل فترة طويلة، آآ، آآ عندي حاجة أساسية يمكن كنت فاهماها غلط زمان، آآ، إن ممنوع الأكل على الـم على ال ممنوع الشُّرب على ال على الأكل، كنت فاكرة إن لأ بقى، وكان فيه كده عادة زمان يقول لِك إيه أصلِك أنتِ لو شربتِ وأنتِ بتاكلي، هيعمل لِك كرش، <giggles> فاللي هو إيه؟ لأ خلاص هو الك الكرش جِه من غير مَيّة، فاللي هو ما نشرب بقى عادي براحتنا. <giggles>
اهم. هيطلع لِك كرش. <giggles> بالضبط كده <giggles> أنتِ كأنِّك بتقولي انا معايا عذري خلاص، الكرش طلع فعايزة أشرب مَيّة بقى على الأكل
فبقيت آه، ي خلاص بقى والدة 3 مرّات قيصرية، كرشي مدلدِل خلاص، فخلاص الموضوع سهل خالص، يعني هاشرب مَيّة براحتي.
<giggles> أيوه. <laughs>
فبقيت دايمًا أهتم إن يبقى فيه دورق مَيّة، آآ، على السفرة، آآ، أ يعني كُلّ شوية كده بعد كام حاجة أ أشرب بُق مَيّة كده يعني، آآ، باحُط شوربة، باحُط سلطة، آآ، باحس إن ما باطبخش الحاجة، ما باسوّيش الحاجة أوي، مش باهريها، لإن باحس إن الأكل لمّا بيبقى مستوي أوي ما بيدّيش وقت للمضغ، عارفة اللي هو إيه؟ بابلع على طول. <giggles>
امم. أيوه. بالضبط، لكن فعلًا هو الأكل لمّا يبقى بالذات مثلًا الخضار ال السوتيه أو حاجة، ل آآ يعني فيه ناس بتعمله بيبقى فيه كده بيبقى مايل لني شوية، ممكن يبقى 75 أو 80% مستوي، فلسه فيه شوية عضّة كده بتخليكِ تبقي أيوه بالضبط كده، بتمضغي كده الأكل بيبقى فيه حتى في الخضار يعني.
بيُقْرُش. آه.

بالضبط. لأن الجَزر من الحاجات اللي بتاخد وقت شوية في المضغ لأن هو بيبقى ناشف، وكمان بيخلق نوع كده من ال آآ، بتسميها إيقاع، فالإيقاع ده بيسحب التوتر نوعًا ما. فبصراحة أنا جرَّبت الموضوع ده وبقيت دايمًا لمّا أحس بِنَهَم وكمان بيبقى مسكَّر، فهو فيه سكريات بس مش سكريات بقى زي ال ال اللي أنا باخدها الأساسية اللي هي بتاعة ال الشوكولاتة وال مش أ مش سكر أبيض. آآ ف نفعتني يعني.
اهم. أيوه. بالضبط. إمم. حلو أوي. طيب، يعني بصراحة أنا شايفة إن ال اللي أنتِ قلتيه دلوقتي دي معلومة بصراحة مفيدة جدًا، آآ، خلّيني أسألِك على حاجة بقى وارجَّعِك للحتّة بتاعة الأكل البطيء، هل أنتِ مثلًا لو في عزومة وفيها ناس كتير وكان موجود على التربيزة اللي أنتم بتاكلوا عليها كلكم، ناس بتاكل بشكل سريع أو بتاكل بسرعة، هي متعودة على كده بقى، آآ هُم عندهم حاجة عاوزين يلحقوها، مش مهم إيه السبب بس بيبقى فيه أشخاص بتاكل بسرعة. هل أنتِ بقى بتعملي إيه؟ هل بتجاريهم والّا لسه بتحتفظي على المبدأ بتاعِك إن أنتِ بتاكلي أكْل بطيء علشان تاخدي بالِك هتشبعي إمتى وعلشان تبقي بتوقَّفي في الوقت المضبوط، هل مثلًا ممكن تنصحيهم بحاجة، يعني بتعملي إيه في الموقِف ده؟
آآ، بُصّي، آآ، على حسب؛ يعني لو هُم صحاب البيت باحب إن أنا ما أدّيش أي يعني تعليق آآ، من شأنه إن هو ممكن يبوَّظ العزومة، آآ، بح درجة قُرْب الشخص مني هو اللي بي تدّيني المساحة إن أنا هل هو هيتقبَّل كلامي والّا لأ. الموضوع بيبقى ليه معطيات كتيرة، فاهمة، آآ، لكن مثلًا لو طفل صغيّر ممكن يعني أ أ أدّي النصيحة بطريقة غير مباشرة فاللي هو ممكن أقول لابني بقى ابني أنا، لو ما ح لو معايا في العزومة أقول له حبيبي ما دغدغ الأكل ب كويس علشان آآ، ما توجعش معدتك مش عارف إيه، فهو ممكن يبقى اللي قدّامي لو عنده فطنة شوية ياخد باله في
إمم. آه، هتجيبيها يعني هتدّي نصيحة من حد قُريِّب منِّك أنتِ إذا كان ابنِك أو حد من أسرتِك، علشان بس اللي قدامه ما تدّيلوش نصيحة كده مباشرة ممكن يتضايق أو حاجة.